อา เรียกได้ว่าจะต้อง บ้านจะต้องมีฐานะนิดหนึ่งอะ มัน มันไม่ใช่ ถ้าเปรียบเสมือนเนาะ ก็เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งอะค่ะ ที่ ที่แต่ละบ้านต้องคิดดูว่าจะซื้อให้หรือไม่ซื้อ แต่เนี่ย โชคดีว่าไปอ้อนได้ไงคะ ก็เขาจะเรียกว่า Soundabout <laughs> ห้าม ใช่
อา อืม อืม อืม อา อา Soundabout โอ้ แล้วตอนนั้นน่ะ อยากรู้เลยว่าคนที่มีไอ้สิ่งเนี้ย ต้องเป็นคนที่แบบ โอ้โฮ ทันสมัยตามเท เท่ โอ้ ใช้คำว่าเท่เลย <laughs>
ค่ะ เท่นะ อา ใช่ เอาจริง ๆ ก็ไม่ได้เท่ขนาดนั้นหรอก แต่แค่มัน Soundabout อะ มันไม่ใช่ ไม่ได้แพงจนจับต้องไม่ได้เหมือนราคาแบบ iPhone ในปัจจุบัน ไรอย่างเงี้ย มึนไม่ขนาดนั้น แต่แค่เป็น รู้สึกว่าแต่ละบ้านอะ อาจจะมองเห็นความ จำเป็นไม่เท่ากันว่า จะต้องซื้อให้ลูกไหมหรือไม่ต้องซื้อก็ได้ อะไรอย่างงั้นน่ะค่ะ
เออ เออ ๆ ๆ อา อา อ๋อ เออ อา คือ อะ ถ้าให้พูดจริง ๆ มันก็แบบ พ่อแม่เนาะที่เขาหาเงินเอง เขาก็ยังเห็นว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น แต่ถ้าเกิดว่า เฮ้ย เหตุ ก็ ก็ยังพอโอเคกำลัง ทรัพย์อยู่ แล้วลูกก็อยากได้ ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเสียขนาดนั้น ก็ยังเป็นสิ่งที่แบบ อะ แล้วแต่ครอบครัวแล้วกัน แต่ใครมีก็เท่ยุคนั้น ต้องใช้คำว่างี้เลย <chuckles> เฮ้ย อา
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ถูก ใช่ เพราะว่าเอาจริง ๆ นะ ตอนนั้นน่ะ อะ ตอนยัง CD ไม่เข้า โอ๊ย อันนี้แบบดูอายุเยอะ ตอนที่เป็นเทปอะค่ะ เวลาที่เราอะ เทปสมัยก่อนน่ะแพงนะ ไม่ใช่ถูกนะ เจ็ดสิบแปดสิบบาท สมัยนั้นน่ะ ก็คือค่าขนมหลายอาทิตย์อะ กว่าจะเก็บเงินซื้อได้อะค่ะ เราอะก็ต้องใช้วิธีที่ซื้อเทปเปล่าเนี่ยค่ะ เทปเปล่า ๆ เลยก็จะถูกหน่อย แต่ว่าจะต้องมานั่งแบบว่าลุ้นอัดกันกับเวลาสถานีวิทยุอะค่ะ ในการเปิดเพลงว่าเป็นเพลงที่เราชอบไหม แล้วก็ช่วง สมัยนั้น ถ้าเราอยากได้จริง ๆ เพลงเนี้ยที่เราอยากอัดจริง ๆ เราจะต้องโทรไปขอเพลงนะคะ ไม่เหมือนสมัยนี้เนาะ ที่แบบว่าค้นหาแล้วก็ฟังได้เลย คือเปลี่ยนมาก <chuckles>
อืม เออ ค่ะ โอ้โฮ อืม อืม ค่ะ เฮ้ย เออ โอ้โฮ เออ ค่ะ โอ้โฮ อ เซิร์ชแล้ว อา อยากฟังเพลงไหนก็เอาเลย แล้วอันนี้ขอถามนิดหนึ่ง เทปกับ CD อะค่ะ อันไหนมาก่อน อันไหนมาหลังเหรอคะ?
ค่ะ